No. <laughs> Es cu es curioso que lo menciones porque es algo, eh, que sí he tratado activamente de recordar, ¿no? O sea, ahora que ya estoy consciente de que me gusta mucho la película, he dicho: "Bueno", y la primera vez que la vi, pues, ¿cuándo fue? O sea, ¿qué edad tenía o o cuáles fueron las circunstancias? O recuerdo que no fue en el cine, pero creo que la renté, o me parece. No no estoy seguro, la verdad, no la no lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo
No me digas. Ajá. Sí. Sí. Seguro en Blockbuster cuando existía, ¿no? <chuckles>
Ajá. <chuckles> Exacto. Lo que sí lo que sí recuerdo bien
Ujú. Ujú.
es que no me causó tanto impacto en en un principio. O sea, que la vi, y y dije: "Mm, está buena, está sí sí sí me gusta, ¿no? Está muy chida". Pero como que con el tiempo fue como como que me fue cayendo el 20 después de todo, o sea, ya que empezaron a pasar días y semanas y así, y que seguí acordándome de la película y dije: "No, o sea, realmente es una película muy impactante que tiene muchas cosas muy buenas y muy rescatables".
Mira. Entiendo. Sí. Sí. Ajá. Sí. ¿Y tú crees que hay alguna escena, o algún guion, así como me dices, de los personajes que tienen sus personalidades, eh, tan definidas y y y y diferentes en algunos casos que esos guiones, o o, esas actitudes que pudieran tener los personajes pudieran ser susceptibles de imitarse, o, incluso evitarse? ¿Qué opinas?
Sí, yo yo de hecho, creo que todos los personajes son tan detestables, <chuckles> es algo curioso de la película
Mira. Mira, qué tal. Ujú.
todos los personajes son tan detestables que, eh, sería bueno evitar ser como ellos, ¿no?
Sí. Detestables evitarlo. Entonces, ¿eso eso es lo que consideras tú que que que te engancha como para decir, este va a ser como mi manual de eh, de no hacer?
<chuckles> Pues no, no sé si tanto como así, pero sí me parece un tanto atractivo que puedes decir, ¡híjole! O sea, puedes llegar a sentir incluso como lástima, ¿no? De cada unos de que, oye, no, no manches, qué qué vida es esta, ¿no? O sea, ¿qué qué vida tienen?, ¿qué comportamientos tienen?, ¿qué actitudes tienen?, ¿por qué son así, no? Y, ¿por qué les va como les va?, después de todo.
Mira. Claro. Claro. ¿Tendrás alguna escena que recuerdes, y que digas: "Esto me impacta", y que, por decir, que que que te cause esa emoción, o o, que te haga decir: "Caramba, esto sí estuvo impactante".